O ikaw, eh ah, may tanong ako, Ano ka ba, ah, um, <clicks tongue> pro-Duterte ka ba or anti-Duterte?
Sige. Ay naku! Napaka-ano ho yan 'no, napaka magandang tanong at napaka sensitibong tanong din, kasi hindi ko alam kung magkakasundo ba tayo o hindi diyan sa tanong na 'yan.
Oo, nga kasi di ba nagdadalawang isip na ako kanina. <laughs>
Oo, 'no. Pero ako ano, hindi siguro, um, pro, hindi rin ako anti, siguro hindi ako kasi tumitingin sa personalidad. Siguro anti ako do'n sa mga corrupt, anti ako sa mga sinungaling, pati anti po ako sa sa ano na hindi rumerespeto sa ano, sa batas natin, 'di ba? Siguro, kahit Duterte man 'yan, Marcos, Robredo, Aquino, basta hindi ho sumusunod o hindi rumerespeto sa batas, corrupt, at sinungaling, anti ho, ako doon. Ikaw po ba?
Okey. Oo. Mm. Oo. True. Yon. Um, well kasi sa Davao ako, siyempre Duterte. <chuckles>
Ay naku, parang alam ko na yung sagot. Oo, kasi narinig ko pa lang yung Davao, 'di ba? Pero ano yon, eh kanya-kanya naman ho tayo ng ano, 'no. Oo, eh, sa tingin niyo ho ba so ito na lang, sa nangyayari ho ngayon na sistema 'no, sa Pilipinas napaka interesting ho, gusto ko pong malaman kung ano yung ano niyo eh, yung inyong views dito, 'di ba, sa nangyayari ho, ngayon dito sa Pilipinas 'no na, na ang gulo-gulo nag-aaway-away silang lahat, 'di ba? Oo. So, ano ho yung tingin niyo no no sista sistema ngayon ng pamahalaan dito sa Pilipinas?
Ah. Oo, kanya-kanya naman, siyempre. Mm. <laughs> Sige. Okey. Oo. True. Siyempre um, <smacks lips> siyempre nung ano kasagsagan nung ah, kailan ba yon? March 28 siyempre, mga maraming mga supporters si Duterte mga nagaga gali galit kay ano kay Marcos, siyempre isa na ako do'n sa nag po-post sa Facebook. Kasi siya yung presidente eh, parang 'kumbaga 'kumbaga um, well, iba-iba naman tayo ng ano, hindi ko alam kung, <giggles> kung ano ka ba, ah, ano ka ba dito? Uhm, siyempre siya yung presidente tapos parang, ah sabi nung si Mayor Pulong sa Davao ano, um, si Oo, oo. Siya yung si-si tatay Digong yung nag tumulong na
Mm. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, si Pulong eh, si Sebastian, 'di ba? Oo, ayun. Ay, tama ba 'ko? Pulong ba eh, si Sebastian o si ano, si Paulo?
Baste.